なので、そのま、例えば、あ、自分自身今こうトリガーで、なんかその衝動に駆られてるな、食べたいな、あのお酒飲みたいなっていうタイミングで、その他のことをあの取り入れてあげるっていうのは一つの手かもしれないですね。
うーん。 ああ、だから、あれですか、なんか、ま、単純にストレス発散のためでもなくて、ん、なん、ん、な、うん、ためってわけでもなくて、ま、そのなんか、しょ食欲とか、あ、なんか、と、今こう、すぐなんかどうにかしたいなっていう衝動を抑えるために、なんかやるのがいいってことなんですかね？
はい。 うんうん。